Var var tabii ki de. O, eee, yani eski zamanları çok özlüyorum, eee, ve araya da mesafe girince dediğin gibi mesela onlar hâlâ artık toplanıyorlar, görüşüyorlar. Tabii beni de dâhil etmek istiyorlar. Belki işte bir, eee, Zoom'la ya da video, eee, ı araması yapıyorlar vs. ama asla o yüz yüze olduğun gibi olmuyor yani kesinlikle. Hı hı.
He he. He he, he he. <chuckles> He he. Ne güzel. Ya kesinlikle tabii ya. Artık zaten telefon devrine geçtik, internet çağına geçtik. Hani herkes herkesle temas kurabiliyor. Hani temas kurmanın aslında bahanesi kalmadı. Hani "Görüşemiyoruz." diyecek bir hâlimiz yok ama o enerji kalmadı sanki değil mi? Hani insanlarla o arama, konuşma hevesimiz kalmadı. Hani ben bazen diyorum "Arayayım mı? Aramayayım mı?" Hani, arıyorum meşgul oluyor açmayabiliyor. Sonra ben bir yoğun oluyorum. Ben açamıyorum ama hani birkaç tane eski böyle dost şart değil mi insanın hayatında? Hani çocukluğundan gelecek, lisesinden gelecek. Hani resmen beni anılarıma götürüyor. O lisedeki arkadaşımla her konuştuğum zaman, saatlerce makara yapabiliyoruz, öyle söyleyeyim hani. Lise anılarından bahsediyoruz ve asla sıkılmıyorum, öyle söyleyeyim.
Hı hı, hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet, evet kesinlikle. Aynen öyle. Ben de hiç sıkılmıyorum, eee, ve böyle, eee, bir de şey, güncel hayatımızla da ilgili çok şey konuşuyoruz. Çünkü yani yetişkinliğe geçince, e, tabii hani sorumlulukların artıyor bazen, iş hayatı, işte ne bileyim, partnerinle ilgili olan belki meseleleri en yakın arkadaşlarına anlatabiliyorsun yani. Eee, çok da böyle iyi geri bildirimler alıyorsun, çünkü onlar seni çok uzun zamandır tanıyorlar. Böyle çok birçok anına şahit olmuş oluyorlar. Eee, evet.
Ha, hı hı, değil mi? Hı hı, hı hı. Tabii tabii. Hı hı, hı hı. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. <giggles> Aslında doğru, direkt güvenebiliyorsun yani o insana aslında. Hani bir tavsiye veriyor sana mesela diyorsun ki hani o zaten bana bir hani ters bir şey demez. Beni hani severek konuşur. Ben hani mesela arkadaşıma sorarım, eee, çoğu şeyi, öyle söyleyeyim hani aklımın hani ermediği, daha çok böyle karar veremediğim noktalarda ona danışmayı çok severim. Hani sence "Ne yapayım?" derim. O da bana hani, ben seni biliyorum. Hani atıyorum mesela, "Sen şunu yapma, zaten sen sıkılacaksın 2 gün sonra." diyor. Dediği gibi de çıkıyor aslında, sıkılıyorum yani açıkçası. Onun için baştan hani ona sorup, sonra yapıp yapmamayı karar veriyorum, öyle söyleyebilirim.
Direkt güvenebiliyorsun. Hı hı. Doğru, doğru, evet.